Eh beh, écoute, c'est très drôle ce que je vais te dire mais du coup, quand j'en ai parlé avec ma compagne, parce que du coup, forcément, tu quand tu te découvres, heu, avec ton conjoint ou ta conjointe, vous parlez, heu, enfin, on parle de tout et de rien, tu vois, eh beh, là, à un moment donné, on parlait de musique et moi je disais que mon père c'était beaucoup plus Hard Rock et tout et là, il me dit: «Mais non! Tu tu tu tu déconnes! Mon père aussi c'est ça sa musique c'est s sa musique préférée» et en fait, ils se mon, hem, mon beau-père, du coup, il adore aussi les Guns, alors moins que mon père parce que qui est un grand fan, heu, il s'est acheté même des petites figurines de Slash et tout, je lui ai offert ça pour son anniversaire, c'est les sortes de Pop Funko Pop-là, où tu peux avoir, heu, version Axel Rose, version Slash, du coup, je lui ai acheté ça mais voilà, i i il adore aussi également, heu, ce genre de musique même si
Oh! Oui. Ah génial! <sniffs> Oui!
voilà, ça serait peut-être plus, heu, hem, heu, pff, ouais à l'inverse, ça serait plutôt des musiques un peu plus cool de des Guns, plutôt tu sais, heu, November Rain, Don't Cry, ce genre de choses, tu vois?
Plus douce? Oui. Ah oui, don't you cry!
Voilà, voilà et après il y a aussi, ça aussi, Knockin' on Heaven's Door, ça aussi, han!
Ouais. Ah oui, beh, alors celle-là, elle est mythique!
Tu sais, ça commence na na nanana ne nene. <laughs>
J'écoutais ça ado. Tu me fais penser à une période, heu, de ma vie et mmh, je vais les réécouter mais hem, mais oui, oui, il y a des musiques mythiques des Guns, d'accord, donc lui est plus comme ça, le papa de de ta compagne, c'est ça?
Ouais, ouais, ouais, ouais et puis bon, mon père après, il va plutôt écouter aussi du rock norvégien, donc c'est vraiment très, très puissant. Ah! C'est là, c'est vraiment du, heavy, tu vois? C'est c'est du du du métal pur et dur. Ouais, voilà, c'est ça, alors que mon beau-père, ce sera plus, lui, Etienne Daho, donc voilà, ils ont un socle commun mais juste un socle commun, quoi. <laughs>
Heavy metal, OK. Ouais, d'accord, un peu plus, hem, <laughs> oui, c'est marrant donc, du coup mais vu comme tu m'en parles, je pense que tu vas faire quand même, heu, quand tu auras des enfants, peut-être leur faire écouter, non, les Guns?